เอ่อ เป็นเมนู ประจำของที่บ้านเหมือนกันค่ะ ถ้าคิดอะไรไม่ออก ก็ ก็ทำข้าวมันไก่ ถ้าทำใน สเกล ใหญ่ ๆ ค่ะ มัน มันจะคุ้มค่ากับเวลาที่ได้ เตรียม ไป แต่ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวเนี่ย งานใหญ่เหมือนกันนะคะ ข้าวมันไก่
อือฮึ เออ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ คือหมวกอะคิดว่า เฮ้ย! มัน ไม่น่ายากหรือเปล่า เพราะว่าเห็นในยูทูบ หรือว่าใน TikTok อะ เขาสอนทำ อะไรเงี้ยค่ะ หมวกก็เลย ไปซื้อมาเลย ไปซื้อไก่ ซื้อขิง ซื้อเต้าเจี้ยวนู่นนี่นั่น เสร็จแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมไก่ ใช่ไหมคะ มันต้องต้มไก่ก่อน แล้วก็เอาไก่ขึ้นมาพัก ใส่ อ่า ทำน้ำซุปโน่นนี่นั่น เสร็จแล้วเอาน้ำซุปไปใส่ในข้าว เอาไปผัด แล้วเอาข้าวไปหุง แต่ว่าวันนั้นทำเสร็จ ก็คือข้าวไม่สุกค่ะ แล้ว ก็ <chuckles>
อืม อืม ค่ะ อา อา ใช่ ใช่ ๆ อา
แล้วก็น้ำจิ้มอะค่ะ เรา เหมือนสัดส่วนเราไม่ได้ ออกมาเค็มปี๋เลย ใช่ ก็เลยคิดว่า เฮ้ย! ไปซื้อเขากิน มันน่าจะง่าย กว่าเนาะ อะไรเงี้ย <chuckles>
อืม อืม

เอ่อ เรียกว่า สเกล งานบุญ <chuckles> เพราะว่า เนื่องจากว่า เอ่อ ทำเนี่ย มีหลายคนค่ะ เป็นครอบครัวใหญ่ ก็เลย ต้อง ต้องทำ ใช่ค่ะ ก็เลยต้องทำ เยอะ
<laughs> อืม อ๋อ อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ อืม อืม แต่ก็ดีนะครับ รู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ แล้วก็ทำอาหารหลากหลาย ทำเยอะ ๆ เนี่ย มันก็เหมือนเป็นการแบบว่า สานสัมพันธ์ในครอบครัวได้ทานข้าวร่วมกัน หรือว่าอย่างน้อยก็ได้กินข้าวฝีมือคนในครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ